Hey du, mich würde mal echt interessieren, wie du das eigentlich machst. Also, wie entscheidest du, welche Traditionen bei dir bleiben dürfen und welche du loslässt?
Boah, das bei we mir wirklich so 'n sehr interessantes Thema. Du musst dir vorstellen, ich bin mit 2 Kulturen aufgewachsen. Also, einerseits bin ich ja in Deutschland geboren und aufgewachsen, andererseits, äh, kommt kommen meine Eltern aus der Türkei ursprünglich, zumindest mein Vater. Und da habe ich das Privileg, wirklich, äh, für mich selber zu entscheiden: Ja, was nehme ich jetzt aus welcher Kultur mit und welche Tradition behalte ich und welche passt eher vielleicht aus der anderen Kultur? Und, äh, <chuckles> da ist es wirklich so, dass ich dann zum Beispiel sage: „Okay, du musst jetzt nicht, äh, die türkische Pünktlichkeit mitnehmen, das ka das kannst du stattdessen die deutsche mitnehmen, weil Deutsche so sind jetzt dafür auch bekannt, ne, dass sie sehr pünktlich sind und diszipliniert sind.“ Und das ist hat man ja auch selber verspürt in der in in in als ich aufgewachsen bin, habe mich dann irgendwann, als ich so 17, 18 war, dazu entschieden, ähm, ja, meine eigene Kultur <chuckles> quasi zu schaffen. Da da da glaube ich, geht es vielen, äh, Deutschtürken auch so oder auch Deutschitalienern so. Es es sind ja unter anderem die, die am meisten hier verteilt sind neben den Türken. Ähm, da, äh, ist es dann so, dass ich mich irgendwann, als ich dann, äh, 18 wurde, dafür entschieden habe: „Okay, f was passt jetzt eher zu dir“, ne? Da fällt mir dann zum Beispiel jetzt das 1. mit der Pünktlichkeit ein, dass ich die das nicht aus der türkischen Kultur da mitnehme, sondern aus der deutschen. Und dann, was jetzt zum Beispiel die Gastfreundschaft angeht, dass ich das von der türkischen dann beibehalte und nicht von der deutschen mitnehme. Nicht, dass die Deutschen nicht gastfreundlich sind, sondern dass die Gastfreundschaft aus der türkischen Kultur da mir einfach 'n bisschen mehr gefällt. Und so habe ich dann quasi so 'n Mischmasch aus aus 2 verschiedenen Kulturen für mich, äh, geschaffen.
Okay. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ah, voll interessant. Ich muss sagen, ich kann mich damit auch total identifizieren. Bei mir ist es dasselbe, ich hab auch 2 Kulturen, deutsch und, äh, philippinisch, und deswegen das sind auch so komplette Gegenteile voneinander, deswegen kann ich, äh, supergut nachvollziehen, dass du sagst, hey, ähm, bei dir, da musstest du einfach so 'n bisschen was für dich selber entscheiden, was halt, äh, passt und was nicht. Gibt es denn so typische Konflikte bei dir, wo du sagst: “Hey, boah, da reagiert jetzt zum Beispiel meine türkische Seite, meine Familienseite eher weniger gut drauf“? Gibt's da irgendwas, wo du sagst, das ist schon 'ne echte Challenge?
Definitiv, also in in der türkischen Kultur ist es wirklich so, ne, dass man, ähm dass man nicht direkt, äh, etwas, also da das Nein Wort, ne? Also, bei Deutschen, wenn etwas „Nein“ ist, dann ist es „Nein.” Du kannst jetzt nicht da viel g äh, drum rumspielen. In der türkischen Kultur äh, da gibt's ja zum Beispiel, was mir da einfällt, da waren wir mal bei, äh, jemanden zu Besuch und, äh, da wurde halt, g äh, gefragt, ne: „Wollt ihr, ähm wa was wollen wir dann quasi machen heute.“ Woll ich war da quasi im Urlaub in der Türkei und da wurde halt gefragt: „Was was wollt ihr heute machen? Wollt ihr, äh, was essen gehen?“ Dann sind wir was essen gegangen. Und ich erzähle ziemlich grob, fä fällt mir grade ein. Und, ähm
Okay. Mhm.
da hat mal meine Cousine gefragt, als wir zusammen dann was essen waren, ob ich, äh, vielleicht, nachdem wir gegessen haben, zu denen rübergehen will, um dort vielleicht 'n bisschen z ja, zu chillen und bisschen unter den Cousins bisschen was zu unternehmen. Und normalerweise ist es dann so, dass man 'n bisschen, ähm, mit 'ner Ausrede, ähm, das nett ver verneint. Und ich habe da halt wirklich so direkt auf Türkisch „Nein“ gesagt. Und das wurde so falsch aufgenommen, dass meine Cousine mich, äh, drauf angesprochen hat und gesagt hat:„ Du musst ja jetzt nicht so dreist sein und das ist ja, ähm, 'n bisschen bisschen hart, dass du da direkt quasi „nein“ sagst zwischen all den Leuten, anstatt 'n bisschen vielleicht, äh, 'ne Begründung für zu geben.“ Und da, äh, ist mir das zum 1. Mal aufgefallen, dass, hm, vielleicht 'n paar Unterschiede zwischen den Kulturen sein können, ja. Das war auf jeden Fall so 'n lustige Anekdote.
Mhm. Oh nein, okay. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann's verstehen. Ich glaube, ja, man man lebt ja halt auch also, du hast ja gesagt, ne, ganz kurz, damit ich's richtig verstehe, also du bist in Deutschland aber aufgewachsen, ne?
Ja, ich bin, äh, geboren und aufgewachsen in Deutschland, genau.
Ah, okay, geboren und aufgewachsen, okay. Das heißt also, ich sage mal so, von deinem Alltagsleben bist du auf jeden Fall mehr integriert jetzt in in den im Deutschen, sage ich mal, aber hast halt zu Hause vor allem und auch in äh, so traditionsmäßig eben das Türkische auch beibehalten und jetzt auch, wenn du sagst, du machst da ja auch Urlaub, dann hast du ja auch super viel, äh, da auch was dich hält. Ja, also mega interessant. Würdest du denn sagen, dass, ähm dass du dich trotzdem, sage ich mal, in der Türkei Heimat also, dass du das Gefühl von Heimat hast dort?
Also, das ist mir wirklich das ist wirklich so 'ne ganz gute Frage. Ich jedes Mal, wenn ich nach Türkei in den Urlaub fliege, habe ich eher so 'n Heimweh nach Deutschland und wenn ich dann in Deutschland bin, verspüre ich das Gleiche auf jeden Fall nicht für die Türkei. Also, ich bin ja hier geboren, aufgewachsen, mein Umfeld ist hier jeden, den ich kenne, ist hier. Äh, da da ha verbinde ich jetzt nicht wirklich viel. Man man verspürt das auch bei den Leuten, die sind komplett anders als jemand. Man denkt: „Okay, die das sind, äh, Türken, wir sind Deutschtürken, da musst du auch bestimmt, ähm, zumeist auch ü übereinstimmen. Man muss sich auch gut verstehen“, aber es ist wirklich nicht so. Ich habe auch das Gefühl, in Türkei werden wir bisschen mehr diskriminiert. Ähm, man wird da als Deutscher betitelt, also, da gibt's 'n Wort, was halt nicht so ganz nett ist, das heißt. Das heißt dann „der Deutsche“ dann quasi und die die machen sich dann halt lustig über einen.
Ah, krass. Ja. Ja, ja. Oh, okay.
Und, äh, das ist halt 'n bisschen ja, ja, das ist 'n bisschen ist 'n bisschen ähm, irgendwo habe ich das Gefühl, es ist vielleicht 'n bisschen auch das Neidgefühl, weil es halt uns hier in Deutschland viel, viel besser geht und, äh, in Türkei ist es dann halt, äh, was das Finanzielle und das Wirtschaftliche angeht, nicht so stark und, äh, da denke ich, dass es vielleicht das Neid da 'n bisschen mit einspielt.
Echt? Ach krass. Mhm. Ja. Ey, so schade. Also, ich habe auch das Gefühl, so was zieht sich immer echt durch fast alle Kulturen auf der Welt. Also irgendwie so dieser sag ich mal äh, diese Ablehnung gegenüber, äh, anderen manchmal. Und, äh, vor allem, wenn man irgendwo anders aufgewachsen ist, aber trotzdem irgendwo auch seine Wurzeln da hat. Also, ich mein, in Deutschland ist es ja nichts anderes. Also, ich habe auch hier das Gefühl, wenn ich, äh, manchmal so den Leuten zuhöre, da haben die, äh, Türken, äh, auch das Gefühl, dann abgelehnt zu werden, auch die Deutschtürken. Also, ich weiß nicht, wie d bei dir das ist. Ich hoffe, du hattest jetzt in Deutschland das Gefühl nicht. Würdest du sagen: „Es war hier genauso wie in in der Türkei bisher“?
Nein, also ich, äh, habe da wirklich noch nie etwas erlebt. Ich muss aber auch sagen, ähm, ich bin ich bin jemand, der sehr sozial ist und sehr umgänglich ist. Ich verstehe mich mit Menschen sehr gut, habe meistens halt auch 'n Lächeln im Gesicht. Ich ich kann die die die die die Gedanken irgendwo auch verstehen, ne? Also, ich sehe es jetzt aus meinem Umfeld jetzt selber auch. Da bin ich zum Beispiel manchmal im Hauptbahnhof und da sehe ich, ähm, die Jugend, die dann ganze Zeit, ne die deutsche und sei es jetzt die arabische Sprache, äh, vermischt und dann sich nicht sehr ja, sehr sozial m m benimmt auch, ne? Das man sieht das ja auch selber mit eigenen Augen und dann hat man auch so 'n Fremdschamgefühl, weil weil man ja irgendwo auch die ähnliche oder gleiche Kultur äh, Hintergrund, äh, re repräsentiert. Und wenn man dann sieht, dass die Jugend sich nicht benimmt, ähm, kann man kann man die Gedanken quasi auch verstehen. Weil wenn ich jetzt in an die Türkei denke, da ist wirklich so, da leben seit 'n paar Jahren sehr viel Syrer. Äh, es sind, glaub ich, 7, 8 Millionen Menschen. Und, ähm, da da da sehe ich bei den Türken, in der Türkei, dass die wirklich keine Lust auf die Syrer haben und und und die schlecht behandeln. Und, äh, das das sieht man halt auch immer wieder in den Nachrichten. Und ich denke, so die Nachrichten haben auch 'n sehr spielen 'ne sehr große Rolle bei äh, bei vor allem weil wir schon in Tür in Deutschland seit Jahren, seit 60, 70 Jahren, schon seit seitdem die Gastarbeiter aus Türkei, aus Italien, aus Vietnam, aus Philippinen halt auch gekommen sind und sich hier ein Leben aufgebaut haben, k kennt man das ja viel besser hier. In Türkei ist das wirklich seit ungefähr 10 Jahren so. Mittlerweile sind die meisten Syrer auch zurück, äh, nach Syrie äh, Syrien gereist, äh, wieder zurückgekehrt. Ähm, da haben die ja zum ersten Mal mit dem mit den ganzen quasi sind die in, äh in Konflikt gekommen. Und die hatten das ja vorher nicht gekannt und die wussten nicht, wie man damit umgeht. Und da, äh, haben sich die gleichen Probleme, die vielleicht Deutschland vor 50, 60 Jahren hatte, jetzt, äh, vor 10, 15 Jahren dann in Türkei widergespiegelt.
Ah, sehr schön. Ja. Ach schön, ja. Mhm. Ja. Ach krass, ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, war's glaub ich auch. Ich, ähm, denke aber auch, dass die Situation vielleicht noch mal 'n bisschen krasser war als jetzt damals. Weil damals waren ähm, e d wart ihr ja auch willkommen grade in Deutschland. Also, es war ja auch so dieses Thema: Man hat die Gastarbeiter gebraucht, ihr habt ja auch ähm, äh, super viel, ähm, beigetragen zum Land und zum Landaufbau und ich kann mir vorstellen, also wenn man sich heute so di so die Welt anguckt also viele haben so 'n Problem damit mit der Flüchtlingswelle, dass dann auch immer so viele auf einmal gekommen sind. Ich glaube, das ist grade so 'n Thema für solche Länder vielleicht, dass sie da so 'n bisschen schwieriger mit, äh, umgehen können und da vielleicht auch eben eher die Ablehnung entsteht, grade wenn's dem Land vielleicht auch sowieso nicht gut geht. Und, ähm ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Was mich noch interessieren würde, ist, du sagst ja, du bist auf jeden Fall Deutschtürke und, ähm, es klingt auch so, als wärst du eigentlich auch ganz happy hier in Deutschland. Was würdest du denn sagen, wenn du vielleicht doch mal deine eigene Familie gründest irgendwann, jetzt auch in, äh, naher oder ferner Zukunft. Was für 'ne Tradition aus der Türkei, äh, würdest du auf jeden Fall beibehalten bei deiner eigenen Fam. Würde dir da was einfallen?
Die Essenskultur. Also, ich meine, ich bin zwar deutsch, türkisch äh, äh, <chuckles> geboren und aufgewachsen, das sind, aber eher, ähm, ja- ich sage mal- chara charakteristische Eigenschaften, die ich da quasi für mich selber aussuche. Aber die Essenskultur aus, äh, aus der Türkei, die werde ich auf jeden Fall beibehalten. Ähm, es ist auch unter anderem meine Lieblingsküche, die kü türkische Küche, äh, äh, da ist auch die it italienische die da quasi sehr viel einspielt ich hm, die ich auch sehr liebe, ne? Also sei es jetzt Pasta, ich ich liebe Nudeln, ähm, da würde ich wirklich vielleicht so 'n -'n Misch-Masch machen, was was die Essenskultur angeht, aber da werde ich jetzt nicht viel aus der deutschen Küche mitnehmen. Oh, es liegt vielleicht aber auch daran, dass ich nicht wirklich viel aus der deutschen Kultur gegessen habe, was mir wirklich geschmeckt hat. Vielleicht, ähm, das Einzige, was was ich da mitnehmen werde, was die was die Essenskultur angeht, ist das Brot und die Brötchen. Und ich werde, äh, auch wenn ich irgendwann später, äh, meine eigene Familie habe, jeden Morgen zum Bäcker gehen und mir mein Brot von dort holen. Es gibt wirklich weltweit- ich bin sehr viel gereist- wenige Länder, die so qualitativ gute Brötchen machen können wie Deutschland. Da das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Da werde ich mir vielleicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich sogar das Essen 'n bisschen, so die Essenskultur auch 'n bisschen mischen. Also, w was jetzt zum Beispiel
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ah ja.
wenn ich jetzt mal irgendwann eigene Kinder habe, was ich denen auf jeden Fall beibringen würde, ist, dass man sich für sich selber dann halt auch ne, vielleicht ist es dann so, dass meine Kinder dann sich entsch scheiden dafür, dass die mehr aus der türkischen Kultur, äh, für sich dass sie d mehr aus der türkischen Kultur mit sich selbst identifizieren können. Dass ich denen da diesen Freiraum lasse und sich selber, äh, äh, denen quasi erlaube, sich selber zu erkundigen. Vielleicht heiraten die ja vielleicht irgendjemanden mit jemanden, irgend irgendwann mit jemandem, der aus einer aus 'nem anderen Land kommt, sei es jetzt vielleicht aus Thailand oder aus, äh, Ukraine. Es sind ja viele Menschen mittlerweile auch aus Ukraine in Deutschland. Vielleicht, äh, lern lernt mein Sohn oder meine Tochter dann irgendwann auch jemand aus dieser Kultur kennen, dass ich dann auf jeden Fall für mich hoffe, dass ich dann auch, wenn ich in dem Alter bin, äh, diese Offenheit weiterhin beibehalte, dass ich, äh, quasi den Kindern das halt auch erlaube, diese diese Tradition für sich selber auszusuchen und für sich selber zu schöpfen.
Ja. Mhm. Ja. Ja, ich finde das total schön also, ich kann das auch selber genauso unterschreiben. Ich finde auch, jedes Kind und jeder Erwachsene hat die- sage ich mal- die Entscheidungsfreiheit für sich zu entscheiden, eben mit was man sich identifizieren kann. Ich kann das wirklich absolut nachvollziehen, das ist bei mir genauso, ähm, dass ich auch sage, ich bin ganz, ganz stark mit den philippinischen Werten aufgewachsen. Also, meine Mutter war halt wirklich, ähm, da auch sehr streng in Anführungszeichen und, äh, gleichzeitig bin ich hier aber auch aufgewachsen. Also, ich hab wirklich beides drin und ich sage halt bei meiner Tochter, die soll entscheiden, ähm, wie sie möchte, aber witzigerweise da musste ich, äh, innerlich echt schmunzeln, als du das gesagt hast mit der Küche. Ich sehe das ganz genauso. Äh, ich bin halt durch meinen Haushalt total drin. Also, philippinische Küche ist die beste für mich und deutsche Küche ist irgendwie ist ist, also ich liebe mein Schnitzel mit meinem Kartoffelpüree, ja, das ist immer noch geil. Aber trotzdem kann man sich das so zusammen mischen, also das, ähm, ja, sehe ich absolut genauso und auch mit den Werten, das ist das Gleiche. Und, ähm, ja, ich denke mir auch, am Ende des Tages, äh, ist das Allerwichtigste, dass man sich einfach wohl fühlt, mit was man sich da also was für Traditionen man sich da reinholt. Würdest du denn sagen, dass du
<laughs>
dass du das Gefühl hast, okay, du hattest 'ne Tradition über deine ganze Kindheit und die hast du aber ad acta gelegt? Also, die hast dir dann sozusagen dann gesagt, okay, damit kannst du dich gar nicht identifizieren? Hast du dafür noch 'n Beispiel?
Was womit ich mich gar nicht identifizieren kann. Vielleicht, ähm boah, muss ich mal kurz nachdenken. Die die die Direktheit die komplette Direktheit vor allen des Deutschen, die kriege ich einfach immer noch nicht hin. Also, ich versuche das manchmal, ne? Ich ich will auch wirklich 'ne direktere Person sein, aber, äh, d da bin ich halt 'n bisschen noch, ähm, zurückhaltend. Also we sei es jetzt zum Beispiel, jemand lädt mich irgendwo hin ein und vor allem die Geschichte da mit meiner Cousine, die macht es mir viel, viel schwieriger, dann, äh, direkt so „nein“ sagen zu können. I ich kriege das einfach nicht an, ich würde das gerne können, wirklich so direkt zu sein und zu sagen: „Nein!“ Aber da bin ich immer noch so, dass ich das 'n bisschen indirekter sage, ne, dass ich zum Beispiel sage: „Ja, wir gucken mal“, oder, dass ich vielleicht das Thema wechsle oder, äh, 'ne Ausrede suche, ne, und, äh, da da bin ich noch nicht komplett dort, wo ich sein will. Aber da da wäre ich auf jeden Fall gerne. Das ich finde das 'ne ganz gute Charaktereigenschaft, dass man sich, äh, klar und, äh, stark auch Grenzen setzen kann. Aber ich kann mich leider noch nicht ganz damit identifizieren. Ich wäre g aber gerne irgendwann auf d an diesem Punkt.
Mhm. Ja. Voll verständlich. Ja. Ja. Ja, die deutsche Direktheit, die hat schon was. Die ist die hat auch Charme, aber sie ist auch- sage ich mal- 'ne echte Königsdisziplin, wenn's darum geht, mit Menschen zu kommunizieren. Mensch, vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war echt super spannend, und du hast auch echt richtig coole Geschichten erzählt, ähm, die mich echt auch zum Lachen gebracht haben. Vielen Dank.
Gerne, es hat mir auch auch unnormal Spaß gemacht. Es war 'n sehr angenehmes Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch 'n schönen Abend.
Danke, ich dir auch. Ciao.
Ciao.